Eu acho que muitas vezes é coisa dela mesmo, sabe, porque, eh, eu vejo tipo casos de família com, né, de dinâmicas familiares, relacionamentos familiares que eh todo mundo, eh, tipo era advogado ou todo mundo era médico e a pessoa realmente não não teve o menor interesse, tipo de já desde pequena sabia que não era aquilo que ela queria, né, mas, eh, por exemplo eu tenho a minha tia que ela é advogada e a a mãe dela é advogada e tipo, várias pessoas na família anteriormente era advogada, uma das minhas primas sabia desde pequena que ela queria ser advogada e pronto acabou, e eu acho que realmente foi uma influência do do contexto familiar, né, da dinâmica familiar ali, porém a minha outra prima que são irmãs de pai de mãe mesmo pai mesmo mãe ela nunca na na ela não sabia o que ela queria, ela simplesmente sabia que ela não queria saber nada de direito, sabe, então acabou que ela virou jogadora de futebol, você acredita? <laughs>
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Sim. Uhum. Uhum. <chuckles> Sim, aham. Olha só, foi fo nossa, foi para o esporte, <laughs> sim.
Totalmente diferente sabe, e e tipo assim, eh, na não foi o contexto familiar certamente que afetou o que ela queria sabe, desde pequena ela já gostava de jogar, mas tipo daí a ser uma jogadora profissional tem um longo espaço, né, mas, eh, eu acho que de depende realmente da pessoa do do caso, mas, eh, eu acho que com certeza a família, as gerações afetam sim, né, de certa forma, é.
Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Que? Uhum. Sim. É interessante esse caso que você comentou, né, de uma que que quis realmente seguir, ser advogada e da outra que foi para para outro lado, e seguiu o coração dela, né, tudo, e a família aceitou, e a família aceitou e apoiou.
Aham, total. A família aceitou, todo mundo super bem e hoje em dia ela ela vai para fora do país jogar, sabe.
Ah, aham, legal, incrível, gostei muito do seu ponto de vista, dos exemplos práticos que você trouxe, esse assunto é bem relevante, gostei muito de saber sua opinião e seu ponto de vista, foi ótimo, muito esclarecedor.
Uhum. É. Ai obrigada, obrigada, sim foi bem legal essa conversa, eu acho que é um um ponto bem interessante que a gente precisa estar sempre, eh, trazendo a consciência dos pais, né.